Ồ, mình nghĩ là vẫn nên đến từ, ờ, ngôn ngữ mẹ đẻ. Tại vì, à, mình biết rất là nhiều anh chị á, họ cưới, a, cưới chồng nước ngoài chẳng hạn, hoặc là cưới vợ nước ngoài nhưng mà họ vẫn muốn con của họ ở Việt Nam á. Tại vì thật ra mình thấy cái tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt nó nó khó học hơn là tiếng là tiếng Anh. Nên là sau này các em có thể học tiếng Anh sau. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn nên cho các em một cái gốc c trước đó là cái ngôn ngữ, rồi từ đó thì nhưng mà mình vẫn mình vẫn khuyến khích các em đó là sẽ học thêm nhiều ngôn ngữ khác nha. Tại vì khi mình học nhiều ngôn ngữ khác á, mình sẽ có cái để mình so sánh. Và khi mình vững môn cái ngôn ngữ rồi, ví dụ như mình vững tiếng Anh chẳng hạn hoặc là vững tiếng Việt chẳng hạn thì mình sẽ có thể đem những cái ngôn ngữ mà mình học mới đó đó, mình so sánh với cái gốc cơ bản của mình, mình sẽ thấy nó rất là đẹp. Gọi là, có một cái hệ quy chiếu nhất định về việc là, ừm, đây là ngôn ngữ mà mình học mới nè, và đây là ngôn ngữ gốc của mình nè.
Ừm. Ồ. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm, hợp lý. Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi nhỉ. Ừm. Ờ. Ừm, hợp lý đấy, kiểu, đúng là một cái lời khuyên từ một cái người, gọi là, vừa học chuyên văn lại còn vừa học những cái ngôn ngữ khác nhau luôn ấy nhỉ. <chuckles> Đã từng trải qua rồi, vậy nên là cho những cái lời khuyên, gọi là, vô cùng, gọi là, thiết thực luôn. Ừm, mình cũng thấy cũng rất là hay đấy và mình cũng đồng ý với bạn. Đó chính là, kiểu, mình cũng cần phải là có được cái sự đào sâu vào cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình này. Nắm vững được nó đã, thấy được cái vẻ đẹp của nó đã, xong rồi là bên cạnh đó mình cũng học được những cái ngôn ngữ khác nhau nữa đúng hông? Để có được cái sự so sánh này. Mình thấy là cái đấy nó hoàn toàn chính xác luôn. Và bởi vì là, kiểu, học cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình cũng là nhìn vào cái truyền thống và văn hóa của mình nữa, có đúng hông mà? Từ cái ngôn ngữ cũng để nhìn được văn hóa của một dân tộc, có đúng hông?
Ờ. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác.

Ừm. Và đôi khi á, có những cái từ á, tiếng nước ngoài mình nói mình sẽ hiểu nhưng mà khi mình dịch sang tiếng Việt Nam á, mình sẽ thấy nó hơi hơi bị hơi bị sến hả? Hơi ngượng, đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng. Đúng. Nó ngượng ngượng thế nào ấy nhỉ? Ừm. Đúng rồi, hoàn toàn chính xác luôn. Mà lại có những cái từ nha, có khi là, kiểu, mình biết cách sử dụng cái, à, từ đó ở trong tiếng Anh như nào, nhưng một khi tiếng Việt mình lại không biết, có đúng không nhỉ?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. Thế thì mình nghĩ rằng ấy, là, kiểu, cái việc mà mình cứ hay chêm tiếng Anh như thế, với cả là, kiểu, khiến cho mình, à, hay sử dụng mấy cái từ tiếng Anh hơn so với tiếng mẹ đẻ của mình hoàn toàn 100% ấy. Thì bạn có ý kiến như nào về cái việc này, nó tiêu cực hay là tích cực nhỉ?
Ừm. Mình nghĩ là nó có hai mặt, vừa tiêu cực và tích cực. Ví dụ như là mình khi mà mình đi mình nói chuyện với một cái bên nào đó mà họ không hiểu tiếng Anh chẳng hạn, hay là, ờm, họ không hiểu tiếng Trung chẳng hạn, một cái tiếng nào đó mà mình học đi. Thì bây giờ là phổ biến hơn là tiếng Anh chẳng hạn, mình nói chuyện với các cô, các bác, các chú, các ông, các bà thì mình lại phải, ờ, để ý đến chuyện là, ờ, hông biết là người ta có hiểu hông ta? Rồi khi người ta hông hiểu phải dịch ra cho người ta và khi dịch ra thì giải thích nó sẽ dài dòng hơn, mình nghĩ đó là mặt tiêu cực.
Ừm. Ừm. Ờ! Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, nhất là khi mà nói chuyện với những cái thế hệ lớn tuổi nhỉ? Người ta, gọi là, ít có những cái cơ hội tiếp xúc với cả những cái ngôn ngữ khác ấy, vậy nên là thường khi mà nói chuyện với người lớn tuổi thì mình sẽ hay nói bằng tiếng mẹ đẻ hơn, đúng không?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Và thật ra là khi nói chuyện với các bạn trẻ bằng bằng tuổi của mình cũng vậy, khi mà mình hổng cho người ta biết được là, à, cái này hổng phải là do mình cố ý mình bỏ vô đâu, mà là do mình bị quen, thì người ta cũng sẽ nghĩ là trời ơi, cái bạn này thể hiện ha. Người ta lại hông muốn nghe mình.
Ừm, ừm. Ừm! <chuckles> Đúng rồi! Đúng rồi. Cứ, kiểu, thể hiện là mình biết tiếng hay sao ấy, có đúng không?
Ờ. Đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. Kiểu kiểu thế, nên là nó cũng sẽ có cả những cái mặt tích cực và có những cái mặt tiêu cực nhỉ? Thế thì bạn có nghĩ rằng ấy là, kiểu, khi mà mình nói chuyện giữa hai người Việt với nhau này, thì mình có nên sử dụng là 100% là tiếng Việt không?
Ừm. Ừm.

Ừm. Thế thì không biết là bạn có thể thử kể thêm cho mình nghe về cái đấy, được không nhỉ? Tiếng Anh của bạn thì bạn sẽ là người như nào? Tiếng Trung sẽ là người như nào, tiếng Việt sẽ là người như nào nhỉ?
Ừm hưm. <chuckles> Ơ, ví dụ như tiếng Anh của mình, thì mình sẽ là một cái người phóng khoáng hơn, tự do hơn. À
Ồ! Ừm. Những cái câu từ của bạn nó cũng sẽ, gọi là, phóng khoáng hơn, đúng không?
Đúng rồi, nó nó cởi mở hơn, nó dễ dàng chấp nhận nhiều cái sự khác biệt hơn. Mình nghĩ là do một phần của ảnh hưởng từ môi trường á, do môi trường của mình khi mình học á, thì, mình, ừm, ngày xưa trước bắt đầu học tiếng Anh thì mình khá là sợ, mình sợ nói, mình sợ này, sợ kia nhưng mà khi mà mình bắt đầu, kiểu, quen dần rồi, mình có một cái môi trường cởi mở hơn thì mình bắt đầu cảm thấy không còn sợ gì nữa. Ờ, và mình tiếp xúc với bạn bè quốc tế khá là nhiều thông qua tiếng Anh, nên là cái cái tính cách của mình nó cũng sẽ trở nên cởi mở hơn. Ờ, phiên bản của mình khi là người nói tiếng Việt, thì, nó sẽ hơi ngoan. <chuckles> Đúng rồi, nó ngoan. Tại vì bình thường mình sẽ thường hay nói tiếng Việt khi mình tiếp xúc với ông bà bố mẹ nè.
Ừm, ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, hay nhỉ? Ờ, ờ, đúng rồi! Ừm, hợp lý ha. Ừm. À, này thì ngoan. Đúng rồi, mà, kiểu, ông bà bố mẹ cũng là người dạy mình tiếng Việt mà, nên là, kiểu, mình cũng sẽ, gọi là, tiếp thu những cái việc đấy, có đúng không nhỉ?
Đúng rồi. Ừm, ngày xưa mình còn học chuyên văn nữa, cho nên là, nó sẽ là một cái phần làm cho mình có cái sự lãng mạn hơn. Ờ
Ừm. Ừm. Ừm. Thế mình cũng nghĩ là, kiểu, những cái từ vựng tiếng Việt của bạn nó khá là cao cấp ấy chứ nhỉ? Khi mà học chuyên văn ấy. <chuckles>
Ừ. Đúng rồi, nó sẽ sướt mướt hơn, làm cho mình cảm thấy là, ờ, cái cuộc sống của mình nó mềm mỏng hơn. Còn tiếng Anh thì nó sẽ, kiểu, cứng hơn, nó sẽ hơi, ờ, gọi là, ừm, tự hào, xong rồi nó có một cái chút gì đó nó hơi ngông, ừm. Còn phim bản tiếng Trung của mình thì sẽ là một đứa, kiểu, vì mình xem phim cổ trang khá là nhiều á. <chuckles> Nên là phiên bản phiên bản tiếng Trung của mình thì nó sẽ hơi đạo mạo một chút, nó sẽ hơi, à ừm, đúng rồi, nó sẽ hơi, cố gắng có một chút tiên khí trong đó. <laughs>
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. À, ừm. <laughs> Ừ, cũng hiểu được bạn. Ồ, kiểu, tại hạ. <laughs> Ồ! Ơi. Thấy cũng hay ấy nhỉ, kiểu, giống như mỗi một lần, mà, kiểu, mình chuyển sang một cái ngôn ngữ khác là ,kiểu, một cái phiên bản con người khác của mình luôn ấy nhỉ?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Và khi mà mình nói chuyện với một người người Trung Quốc nha mà họ biết cả tiếng Trung lẫn tiếng Việt đi, và tiếng Anh nữa, thì mình sẽ đôi khi mình sẽ cảm thấy là mình xài khá là, kết hợp lại á, mình hổng có ờ, mình xài lung tung hết à, mình bị rối loạn ngôn ngữ luôn. <laughs>
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi. Thế có khi nào á, bạn, gọi là, kiểu, trong một câu nói mà xài tận 3 ngôn ngữ luôn không?
Có đó, có đó. Đặc biệt là khi nói chuyện với mấy bạn tiếng Trung mà người nói tiếng Trung, mà làm việc trong công ty á.
Có à? <chuckles> Ừm. Mà đúng rồi, mà người ấy cũng là một người đa ngôn ngữ ấy nhỉ?
A! Thì, à, mình có dạy tiếng Việt, công việc hiện tại của mình thì đang, a, dạy tiếng Anh cho người Việt và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Nên là, mình có dạy tiếng Việt cho một bạn vừa nói được tiếng Trung, vừa mừa vừa nói được tiếng Anh, nên là thành ra mình đang sử dụng 3 ngôn ngữ đối với bạn đó luôn, nên là đôi khi mình sẽ hơi rối loạn trong <chuckles> việc là mình sử d ví dụ như mình nói cái từ đó bạn hổng hiểu trong tiếng Trung mình chuyển qua tiếng Anh, xong rồi, mình đang dạy tiếng Việt bạn đó nên mình lại kèm thêm một vài từ tiếng Việt, xong là trong một câu là sẽ có thể thấy được cả 3 ngôn ngữ luôn.
Ồ! À. <laughs> Ồ! <laughs> Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi! Kiểu, nhiều khi nó cũng khá là rối, đúng không? Vậy thì có khi nào ấy là cái việc mà bạn biết 3 ngôn ngữ ấy, nó gọi là, kiểu, ừm, gò ừm, gọi là, ảnh hưởng đến bạn không nhỉ?

Đúng rồi. Vậy nên là, kiểu một cái người giỏi, người ta lại vừa biết cách phải biết cách sử dụng đúng cái trường hợp đấy với cái từ ngữ đấy, có đúng hông? Làm cho là cái người nghe nó không bị bối rối này. Mà, kiểu, cái từ ngữ đấy nó vẫn, gọi là, nếu mà sử dụng đúng ý, mà sử dụng hợp lý, không bị lạm dụng ấy thì nó cũng rất là hay mà, có đúng không? Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Có một cái câu mà mình học được trong một cái câu nói của một nhà khoa học á, là bạn chỉ thật sự giỏi, bạn chỉ thực sự là cao siêu cao cấp á, nếu như mà bạn có thể giải thích được những cái khái niệm hay là những thứ mà bạn thấy nó bạn nghiên cứu trong cái khoa học của bạn cho một đứa trẻ. Thì mình thấy, ờ, hay ha, có nghĩa là, ờ, không chỉ là mình phải cao siêu, mình phải hiểu những cái rất là cao mà mình cũng phải biết đơn giản hóa nó cho những cái tầng lớp mà nhỏ hơn hay là bé, những đứa mới học hiểu, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng nhỉ, ừm, đúng rồi nhỉ. Đúng, ừm. Ừm. Hoàn toàn hợp lý. Ừm, đấy mới là cái mà mình hoàn toàn có thể thấu hiểu được cái đấy, có đúng không? Mình mới hoàn toàn là lĩnh hội được cái kiến thức đấy này. Ừm, mình cũng đồng ý với bạn đấy. Thế thì không biết nha, bởi vì ấy là, kiểu, bạn cũng được tiếp xúc với rất là nhiều những cái văn học Việt từ bé này. Không biết là có cái gì của văn học có ảnh hưởng đến cái cách sống của bạn không nhỉ? Ví dụ như là, kiểu, bạn được, ờ, ờ, tiếp xúc nhiều với những cái ca dao tục ngữ hay những bài thơ, bài văn của những cái người tác giả ấy. Đó thì không biết là nó có ảnh hưởng gì đến bạn không? Cuộc sống của bạn à.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, ờ. Có nha, đặc đặc biệt là cái tính thơ, chất thơ hoặc là chất lãng mạn chẳng hạn, thì mình sẽ cảm thấy rất là liên quan luôn, ví dụ như là, ờ, bây giờ mình cái cách mình viết, ơ, một cái caption trên Facebook hoặc là Instagram chẳng hạn, nó cũng sẽ có mang hơi hướng một cái chút gì đó về chất thơ, hay là nó cũng có hình ảnh, nó giàu hình ảnh hơn.
Ừm. Ồ. Ừm, ừm, <laughs> à. Ừm. Ừm, ví dụ như nào nhỉ?
Ờ, ví dụ như là, ờ, hôm nọ mình, à, ừm, ừm, Tết Trung thu á, mình đi ra mình nhìn trăng.
Ừm. À, <laughs> nhìn trăng xong rồi xuất xuất lên thơ được hả? À.
À, xong rồi Đúng rồi, sau khi mình nhìn trăng xong, mình thấy là nó có một cái, a, một cái suy nghĩ nó lướt qua đầu mình. Ờ, đó là, thật ra cái hôm đấy cái ch cái trăng nó không có tròn, trăng nó hơi bị khuyết một góc.
Ừm. Ừm. Ồ.
Ờ, thì mình thấy đó là Ờ, mình viết một cái caption đó là trăng trăng nó tròn, nó không chỉ là nó nó, a trăng nó khuyết không phải là vì trăng khuyết, mà là vì cái góc nhìn của mình bị khuyết chẳng hạn. Ờ, hoặc là trăng mãi mãi nó sẽ luôn tròn, đúng không? Ờ, và chỉ có cái góc nhìn của con người thôi, hoặc là ví dụ như trăng khuyết đi nhưng mà vì lòng người tròn nên là mình nhìn trăng cũng thấy tròn hơn. Thì đôi khi tự nhiên những cái đó nó lướt qua trong đầu mình, mình nghĩ là nó có thể nó đến từ cái việc mình học chuyên văn ngày xưa. Ừm.
Ừm. Ờ. Ờ, nghe đã thấy thơ rồi ấy nhỉ, nghe thấy thi sĩ rồi. <chuckles> Ờ. Wow! Đúng rồi mà, ừm, và mình cũng thấy, là, kiểu, chỉ một cái caption của bạn thôi mà, kiểu, cũng ra được cả một cái triết lý nhân văn gì đấy ấy nhỉ.

Mình nghĩ nếu được, cái đó là tương đ à, cái gì? Gọi là đó, mình lại quên mất cái từ tiếng Việt rồi, lý tưởng, cái ờ, trong cái hoàn cảnh lý tưởng nhất thì mình nên như thế. Tại vì tiếng Việt của mình nếu mà mình dùng được 100% thì nó rất là đẹp ấy chứ. Nhưng mà, nếu như mà hai cái người này họ lại ở trong một cái môi trường mà làm việc trong một cái công ty nước ngoài chẳng hạn, thì cái việc mà xài 100% tiếng Việt đôi khi nó sẽ làm chậm hơi chậm đi cái cái, a, mục đích giao tiếp, thì mình nghĩ còn tùy vào mục đích giao tiếp nữa.
Ưm, ừm. <laughs> Ờ, lý tưởng. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ồ! Đúng rồi, chính xác. Ừm, có lẽ là thế nhỉ? Kiểu, khi mà mình đang ở trong một cái môi trường mà quốc tế đi, thì có lẽ là cái việc mà mình chêm thêm một vài những cái từ, ờ, nước ngoài nữa ấy, nó cũng, gọi là, tăng được cái hiệu suất cuộc nói chuyện của mình hơn, có đúng không? Lúc ấy mình, kiểu, suy nghĩ xem là cái từ đấy nó lịch sang tiếng Việt như nào thì nó cũng sẽ, kiểu, bị chậm đi v khi nó còn bị sượng sượng ấy chứ nhỉ? Mình cũng thấy là, kiểu, ở trong một cái môi trường công sở đi, đặc biệt là ở trong một cái công ty đa quốc gia hay là nước ngoài chẳng hạn ấy, thì cái việc mà người ta chêm vào như thế thì là có, đúng không nhỉ?
Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ. Và đôi khi á là mình, à, thậm chí là khi mà mình học thêm một cái ngôn ngữ mới á, mình hông biết bạn có cảm giác đó không, nhưng mà mình sẽ có cảm giác là mình h đang đổi giữa một vài cái, ờ, phiên bản của mình. Ví dụ, phiên bản của mình khi là một đứa nói tiếng Anh, nó sẽ khác phiên bản của mình khi là một đứa nói tiếng Trung và sẽ hơi khác với mình khi là một đứa nói tiếng Việt. Nên là mình sẽ cảm thấy có những cái phần trong mình nó được bộc lộ ra khi mình nói cái ngôn ngữ đó hơn.
Ừm. Ờ. <laughs> Ừm, à. À! Ừ, thế à? Ồ! Ừm.